"Sou teimosa, sou impli so", e aí, agora, é engraçado que ficou algumas pessoas assim: "Tá tudo bem? Você não tá pe tem certeza que você não está precisando de nada não, né?".
<laughs> <chuckles> Já pergunta de antemão, né: "O que que você está precisando essa semana que você não va não vai pedir ajuda?". <chuckles>
Já! <laughs> É, mais ou menos isso. <laughs> Assim, poder confiar, eu sei que eu tenho pessoas em que eu posso. <chuckles>
<laughs> Ótimo. Seus e os seus amigos, seus vizinhos já te conhecem, então, não é.
Já. <laughs> Já, já, já me conhecem e já sabem disso, porque e falam: "Vem cá, tem certeza que tá tudo bem?". "Tá, tá tudo bem!".
Entendi. Hum. Olha só. É, então, as pessoas realmente já te conhecem. Mas talvez, então, da próxima vez que isso acontecer, para um pouquinho e pensa antes, né: "Será que eu estou sendo" como é que é, 'cabeçota'?"; <chuckles> "Será que eu estou sendo cabeçota?"; "Será que eu estou sendo, realmente, eh, só teimosa?"; "Será que eu não preciso de ajuda?"; eh, o
Olha "Cabeçota". Fica cota. Eu acho que falta me falta perceber isso melhor mesmo.
Tem que pôr um Perceber, não é? Uhum. É, pue colocar colocar na balança, né: "Quanto tempo isso mais ou menos vai me gastar vai me tomar?"; eh, "Eu tenho esse tempo?"; "Eu tenho alguém que possa me ajudar?"; "Vai ficar caro? Não só financeiramente"
É. E acho que, antes de tentar levar o co para o "questão de honra", né, porque eu estou falando contigo, eu vou me dando conta, melhor, das coisas, né, a gente precisa verbalizar pra
Uhum. Uhum. Sem dúvida.
pra ver, o tema de: "Agora é uma questão de honra resolver isso!". "Opa, espera aí, é mesmo?".

Ele estava me chamando de teimosa, que era só ter pedido ajuda, e a cena era ridícula.
Porque a pessoa te viu fazendo tentando fazer sozinha, pelo jeito.
Exatamente, agora você imagina a pessoa vendo essa criatura aqui dentro de casa, com a persiana meio levantada, meio arreada, segurando uma parte com queixo.
Ah. <laughs> Uhum. Tipo polvo.
Tipo um polvo, exatamente, tá. E na hora você tem que manter a cinta presa, eh eh, firme, né. Então eu estava segurando a cinta com queixo na parede enquanto eu estava parafusando.
Meu Deus. Meu Deus. E a pessoa ali no acidente vendo isso, e você não você não imaginou pedir ajuda? Ou você chegou a imaginar pedir ajuda, mas falou: "Não, ah, eu vou dar um jeito, eu me viro"?
E aí, a <chuckles> Eu vou dar um jeito eu vou dar um jeito e aí eu me sinto desafiada e tomo aquilo como sabe, agora dona persiana, é pessoal.
Agora eu vou fazer. Uhum. Uhum.
Tá? Trocar a bateria do carro? Hum.
Você mesma trocou?
Eu mesma troquei.
Uau.
Só que o negócio é que na hora que eu fui trocar, não sabia fazer a parte de adaptar, exato.
É porque eu eu eu na verdade, assim, a gente tem que tomar cuidado com coisas de eletricidade, não é. Não sei você tem uma noção disso de como fazer, porque essas coisas são perigosas, né.
Tenho e pra pra isso eu tenho eu eu tenho a formação básica pra isso eu tenho. Entendeu? E ai justo por ter formação básica. Eu sei.
Aham. E você não admite pedir ajuda.
<chuckles> É, exatamente.
Entendi.
Eu teve eu ti aí, quando quando aconteceu que eu percebi um adaptadorzinho que ele fica solto, tinha que ter alguma coisa ali pra apertar, aí é que eu fui buscar quem podia me ajudar, porque eu falei assim: “Não, realmente isso eu não sei não”, mas aí eu já estava sem carro, né.
Uhum.